Quando é a roupa mais, assim, mais delicada, aí eu boto a centrifugação mais baixa, pra dar menos problema.
É entendi, tá. Ah, então você tem esse cuidado, né, pra pra, enfim, pra não estragar, né, é importante, né.
É. É, mas aí no no inverno já é muito mais complicado fazer assim.
Ai po porque, aí, no inverno você você lava e seca, né, aí não tem jeito, né.
É, exatamente no inverno eu lavo e seco. Ah, aí, assim, depende, por exemplo, hoje a gente já está quase chegando no inverno, ent mas hoje não está tão não está tão frio, então botei na botamos na
Aham.
Estendemos a roupa. Mas, às vezes, principalmente roupa de cama, eu sempre boto pra secar, aí dá briga comigo e com meu namorado.
Ah, entendi. Hum, aí não tá É aí não tem je Por quê? <giggles>
Porque bota na na máquina de secar, e aí a a roupa sempre fica amassada. né, muito amassada. E ele não gosta, gosta da roupa de cama, eh, lisinha, retinha, aí eu falei que eu não vou passar roupa de cama.
Ai é, aham. Hã. Ainda a roupa de cama que dá um trabalho que é enorme, né? <giggles>
Ah não. Pois é, aí às vezes eu falo: "Ah, vou botar na máquina de secar", ele: "Ai não coloca não porque vai ficar toda amassada", eu falo: "Tá, mas então eu vou bo como é que a gente vai botar pra secar? Porque não vai caber tudo no no varal." <giggles>
Aham. <laughs> Entendi.
Aí quando ele não quer de jeito nenhum botar na máquina de secar a gente tem que fazer, tipo, 2 máquinas de lavar, porque tipo faz uma um dia e a outra 3 dias depois, né. Boto a a ro o lençol de elástico com um negócio do travesseiro, e aí 3 dias depois quando já estiv já estiver seco coloco a
Ah entendi. Aham.
a fronha de edredom.

Ah, entendi, entendi. Ai, curioso.
E aí, dá pra secar super fácil, e rápido.
Hum, tá. Entendi. E aí, a
E aí, eu penso assim: "Não vale a pena, né. Gastar energia pra botar dentro da máquina", fora que a m depois quando ela sai da máquina, ela sempre sai amassada, a roupa.
Sim! É. É verdade. É.
Né, estanda is e quando tá estendida ela, não amassa tanto. <giggles>
<giggles> Você tem razão. <giggles> Aí, dá para aproveitar mesmo. Então é no verão. E aí, você economiza também, né, enfim. Economiza tempo, economiza e e economiza a porque eu acho que a roupa se desgasta um pouco na máquina de secar, né. É.
Economiza energia pro meu bolso. Com certeza! É, com certeza! Ainda mais assim que já: "Ai nossa!". Já me aconteceu um negócio tão triste que assim, eu comprei um uma <clicks tongue> um um sueterzinho de lã.
Ah, ai. Hã?
Com preço um preço legal, estava na promoção e eu gostei dele, achei bonito e tal. E aí, botei pra lavar e secar na máquina.
E secar. Ai! Estraga, não pode. <chuckles>
Estragou! Nossa! Quando saiu da máquina parecia que era uma roupa, assim, pra uma criança de 10 anos. <giggles>
Ai, que dó. Tive que tirar. Já me aconteceu também. Aí, é terrível isso. <giggles>
Ai, fiquei tão triste. Muito triste. Aí procurei nas redes sociais como fazer pra voltar ao normal. É. Aí, eu bo fiz lá as dicas: "esti bota na bota na água com tec com com sabão, aí estica, estica". Não adiantou.
Ah, não volta, né? Já era. Não adiantou. Ai, que pena. É secar
Muito triste. E foi a primeira vez que eu lavei a roupa, então, eu só usei ela tipo, 1 vez. É, muito triste.
1 vez, 2. Ai, que dó. <chuckles> É, tem esse problema, mes secadora tem isso. Eh, você tá há muito tempo aí, na França?
Ah, já tem uns 7, 8 anos que eu tô por aqui.
Ah, tá, porque eu ia te falar, se tivesse roupa do Brasil porque tem e tem muito disso também, né. Eu imagino que aí, vocês estão mais acostumados a lavar e secar, então, as roupas estão preparadas pra isso. Quando você usa roupas do Brasil eu mesmo me lembro que cheguei aqui se eu colocar as roupas do Brasil pra secar estraga tudo, assim.
Hum. Ai, nossa! Muito triste. É, tem que tomar cuidado, né, com o tipo do o tecido, é a o o o sabão também pra utilizar, e às vezes até o a parte que quando a máquina, ela faz a centrifugação
Tem que ter esse cuidado. <laughs> O tipo de ro de ro tecido, é. Senão estraga. É verdade. Aham.